जी। तो आज के समय की अगर हम बात करें तो देखिए बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आज के समय ट्रेंडिंग है, वायरल हैं और सबसे ज़्यादा उसके अंदर देखी जाने वाली चीज़ें जो है वो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म में आती हैं। तो आप बताइए कि स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स ने आपके जो स्वाद है एक मनोरंजन को लेके टीवी को लेके वो कैसे बदला है ये जानना चाहूँगा?
देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही <chuckles> बुरी तरीके से इस अ, जो है लोगों का जो अ, टेस्ट है टीवी देखने का वो बदल गया है स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से। अब अगर मैं अपने घर से ही अग अगर आपको बताऊँ तो देखिए आजकल जो अ, पारंपरिक टीवी जो देखा जाता था वो एक तरीके से देखिए पूरी तरह ही ख़त्म हो चुका है। आज कहीं न कहीं देखिए अ, लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं जो उनको अ, कहीं न कहीं देखिए मज़ेदार लगता है। और आजकल देखिए टीवी पे आता क्या है कि वहीं सास-बहू की कहानियाँ ये वो फ़लाना-डिगाना, किसी को पसंद नहीं आता है। और यहीं कारण है कि ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये इतने ज़्यादा देखिए प्रचलन में आ गए हैं। फ़िर बात चाहे हॉटस्टार की हो, अ, ब आप नेटफ्लिक्स ले लीजिए, अ, सोनी लिव ले लीजिए। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें देखिए इन पर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मिलता है। असल में बात यहाँ पर है, बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने की। लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या चीज़ देखी जाए, कहाँ ढूँढा जाए, क्या देखा जाए? और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर भी जब छोटे-छोटे क्लिप्स में चीज़ें वायरल होती है ना, कि फ़िर लोग ढूँढते हैं अरे! ये कौन-सी अ, स अ, सीरीज़ का है, अरे! ये कौन-सी मूवी का है? तो कहीं न कहीं देखिए अ, लोग वहाँ वहाँ ढूँढते हैं और फ़िर यहाँ आ करके देखते हैं। और हाँ, देखिये ये ज़रूर है कि अ, सारा कंटेंट आप अपने परिवार के साथ बैठ करके नहीं देख सकते हैं। क्योंकि पहले जो पारंपरिक कंटेंट होता था वो कहीं न कहीं देखिए ऑल फैमिली कंटेंट होता था। आप कभी भी कहीं भी परिवार के साथ देख सकते थे। आज के समय में आपको सोचना पड़ता है कि कभी भी कहीं भी आप परिवार के साथ नहीं बैठ के देख सकते। जी।
हुँ, बिल्कुल। हाँ। वो तो है ही है। <chuckles> सही बात है। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। <laughs> बिल्कुल। ये तो है, बात सही है। आपकी बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। आज के संदर्भ में ये सारी चीज़ें तो हैं ही है बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपके घर में अ, टीवी देखना मतलब कब आपको लगता है कि कहीं न कहीं एक रिवाज़ की तरह होता है जैसे बहुत से घरों में होता था पहले। तो आपको लगता है कि अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है?
हुँ, हुँ। हाँ बिल्कुल, देखिए अब ये चीज़ खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ मैं आपको ज़ अ, ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ एकाध ऐसे शोज़ होते हैं जो की अ, पूरे परिवार साथ में बैठ करके देखना ही पसंद करता है। जैसे अभी अ अब तो खैर शायद अब नहीं आता है अ, जैसे कपिल शर्मा शो जब नेटफ्लिक्स पे आना शुरू हुआ तो अ, हर थर्सडे को उसका एपिसोड आता है तो लोग हर थर्सडे का इंतज़ार करके, कम से कम वो उस वक्त साथ में बैठ कर के देखते थे। बाकी मैं आपको बताऊँ देखिए नेटफ्लिक्स पर भी बहुत सारी अच्छी सीरीज़ हैं जो कि परिवार के साथ बैठ के देखी जा सकती हैं। हमारे परिवार में भी देखिए देखी जा जाती हैं। अमेज़न प्राइम पर एक सीरीज़ है यंग शेल्डन करके, वो हम सब लोग बड़ा साथ में बैठ कर के देखते थे और बड़ा मज़ा आता था देख उन सब चीजों को देख कर के। एप्पल टीवी पर बहुत सारी सीरीज़ है जो कि ऐसी है कि देखिए उनको देखा जा सकता है, लेकिन बहुत सारा कंटेंट देखिए ऐसा है जो कि नहीं देखा जा सकता है और कहीं न कहीं देखिए अब हर किसी के पास अपने फ़ोन हैं, हर किसी के पास टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हर किसी के पास अपने निजी कमरे हैं। पहले की तरह नहीं था कि अब एक ही कमरे में अगर घर में 4 बच्चे हैं, तो चारों एक ही कमरे में रह रहे हैं बड़े हो गए हैं, तो भी एक ही कमरे में रह रहे हैं। आजकल हर किसी के पास अपनी निजता है, हर कोई अपनी अ, निजी स्पेस है उनके पास। तो वो कहीं न कहीं उनको जो देखना होता है, जैसा देखना होता है, वो आराम से देख सकते हैं और अ, बेशक देखिए पहले जैसा लेकिन टीवी का जो प्रभाव है वो नहीं रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बिग बॉस जैसे कोई वो आते हैं तो घरों में अलग ही देखिए माहौल बन जाता है। मेरे घर में तो मैं आपको बताऊँ पूरे दिन बिग बॉस चलता है, पूरे दिन बिग बॉस चलता है, वो जो 24 घंटे वाला जो होता है, वो वाला चलता है।
<chuckles> बिल्कुल। हुँ। जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। हाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा! <clicks tongue> अरे वाह, क्या बात है। <chuckles> हाँ, ये तो है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, <smacks lips> बिल्कुल। <chuckles> अच्छा। हुँ, अच्छा। बहुत सही, बहुत सही। और ये तो अच्छी बात है। मतलब चलो देखिए ना कि अगर ऐसे फिर भी अगर देख रहे हैं टीवी शोज़ को देखिए बढ़िया बात है क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के समय में है ना? तो ये बताइए आप कि अ, क्या आपको लगता है कि जैसे जो व्यूइंग हैबिट्स हैं देखने के तौर-तरीके हैं जो उसमें अगर फर्क पड़ा है तो सबसे ज्यादा किसको प्रभाव हुआ है आपके घर में ये बताइए?
जी। उम, जी। अ, अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझे लगता है कि अ, माताजी पर पड़ा है। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए अ, उम, क्योंकि मज़ा देखिए टीवी का तब आता था, देखिए माँ-बाप उन्हें टीवी देखना पसंद नहीं होता। मैं आपको सच बताऊँ। हाँ, मम्मी अ, मम्मी को पसंद हो सकता है एक द एक दौर था जब उन्हें पसंद होता था। लेकिन फिर एक दौर आता है कि आप बड़े थोड़े होने लगते हैं। आप अपना जो समय है दोस्तों के साथ देने लगते हैं या और तरह की चीज़ों में देने लगते हैं। माँ-बाप के साथ आपका समय थोड़ा कम हो जाता है। फिर देखिए माँ बाप अपनी चॉइसेस को बदलने लगते हैं। वो अपने बच्चों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने लगते हैं कि बच्चा हमारे साथ बैठ कर के देखे। कहीं न कहीं उनके लिए वो एक मौका होता है बच्चों के साथ कनेक्ट करने का समय बाँटने का। तो मुझे लगता है इन चीजों का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो कहीं न कहीं देखिए जो माता-पिता वाला जो वर्ग है उन पर पड़ा है, और मैं तो आपके अ, अपने घर में बताऊँ तो मेरी मम्मी खुद ही पूछती रहती है। कोई अच्छी सीरीज़ नहीं आयी है क्या? चलो लगाओ देखते हैं सब लोग बैठ करके देखेंगे। और इस तरीके से देखिए माँ-बाप को अ, मुझे लगता है कि देखिए माँ-बाप हमेशा बच्चों के साथ अ, चलने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो तकनीक के मामले में हो, कोई नई चीज़ आती है उसके बारे में जानने की बात हो। आप देखिए अगर कोई भी नया अब जैसे अ अ, जब मुझे याद है जब वहाट्सएप आया था तो अ, हम लोग कितना हर वक्त व उसी में लगे रहते थे दोस्तों से बात करनी है तो भी उसी में। तो मम्मी को भी लगता था कि बेटा हमारा भी इंस्टॉल करवा दो, हमसे भी उसी पे बात कर लेना। तो देखिए अ, कहीं न कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि माँ-बाप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जब भी इस तरीके की चीज़ में कोई भी बदलाव आता है।
<laughs> अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, <smacks lips> बहुत बढ़िया। उह बिल्कुल। उम, वो तो है। <chuckles> बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छे से आपने बताया और मतलब इस तरी इस चीज़ का आपने ध्यान रखा ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब पैटर्न्स का पता रहना चाहिए अपने घर में ही, तो बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि जैसे नेटफ़्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, डिज़नी हॉटस्टार है। क्या आपको लगता है कि इनका अ, जो सब्सक्रिप्शन का जो अ, एक कह लीजिए रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के समय में? लोगों ने ऑटो पे लगा रखा है। और कहीं न कहीं ये उनके जो पैसे हैं वो भी आपको ज नहीं लगता कि ज़्यादा आप देखें जैसे नेटफ्लिक्स की बात करें 2 तीन सौ रुपए हैं और डिज़नी हॉटस्टार पे भी 1000 1500 रुपए हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है इससे आर्थिक स्थिति भी उनकी लोगों की कमजोर हुई है कहीं न कहीं?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। अ, देखिए अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो बेशक अ, असर पड़ता है इनका लेकिन मैं आपको बताऊँ देखिए यहाँ पर ना अ, कहीं न कहीं अ, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये देखिए खेलते हैं हमारे साथ। मैं आपको सच बताता हूँ देखिए। कहीं न कहीं उनको चाहिए है रीच और हमारा जो देश है, जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतने सारे वेले लोग पड़े हुए हैं जो कि अ, स्ट्रीमिंग करना पसंद करते हैं। तो देखिए आपको अगर मैं बताऊँ तो जितना मुझे याद है पहले देखिए नेटफ्लिक्स का जब हम रिचार्ज करते तो वो 799 का होता था। वो मिनिमम वहीं से स्टार्ट होता था सेवन नाइनटी नाइन का। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने अ, उन्हें लगा कि अरे अ, बहुत बड़ा तबका जो है वो मिडल क्लास का वो छूट जा रहा है क्योंकि सात सौ निन्यानवे रुपए बहुत बड़ी रकम होती है इस तरीके से बर्बाद करने के लिए। तो उन्होंने देखिए वो मोबाइल वाला प्लान निकाला जो कि 199 रुपए का होता है। तो कहीं अब देखिए जब 199 वाला प्लान आया तो आज आपको हर व्यक्ति के पास उसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। भले वो देख रहे हो या ना देख रहे हो ए, उन्होंने ऑटो डेबिट लगा रखा है। हर महीने 200 रुपए देखिए कट रहे हैं और उनको फ़र्क भी नहीं इससे पड़ रहा है। तो कंपनियाँ तो मालामाल हो रही हैं और कंपनियों में देखिए बहुत दिमाग होता है। कैसे उनको पहुँचना है, कैसा पैसे निकाल कर के लेके आना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर आप हाँ, अमेज़न प्राइम मुझे लगता है वो ज़रूर समय के साथ अ अ, अभी उतने ही रेट पर है जितना मुझे याद है वो शायद 1499 रुपए का 1 महीने का आता है औ औ सॉरी अ, साल का आता है चौदह सौ निन्यानवे रुपए का। और बाकी और जो प्लेटफॉर्म्स हैं देखिए, वो भी बहुत महँगे हैं जैसे ज़ी फाइव आप ले लीजिए, अ, ब सोनी लिव ले लीजिए ये बड़े महँगे हैं, लेकिन लोग फिर भी लेकर के रखते हैं। मैं ही अपने घर में आपको बताता हूँ देखिए 5-6 प्लेटफॉर्म्स हैं सब के सब्सक्रिप्शन हैं सब ऑटो डेबिट पे चलते हैं। क्योंकि अ, कभी मान लीजिए जिस महीने आपने वो डेबिट नहीं कटवाया हो ना उसी दिन अ, फ़ोन करके कोई बोलेगा यार कर कट कटवाया नहीं था क्या? वो रिचार्ज खत्म हो गया है क्या उसमें? अरे, हमें तो ये देखना था, फिर वो रिचार्ज करिए। तो कहीं न कहीं देखिए वाक़ई में जेब बड़ी अ, भारी पड़ने लगी है ये सारी चीज़ें तो अ, मुश्किल तो है देखिए मुश्किल बढ़ी है इससे।
हुँ, वो तो है। <chuckles> वो तो है, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, <smacks lips> सही बात है सही बात है। ये तो है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। साल का साल का, हाँ जी। बिल्कुल, महँगे हैं। <chuckles> <chuckles> बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। देखिए हाँ, बहुत अच्छे आपने इस चीज़ को भी बताया और देखिए ये अ, सत्य घटना है। आज के समय में बहुत ज़्यादा चल भी रही है। तो ये बताइए कि अ, मतलब स्ट्रीमिंग ने कहीं न कहीं आपको लगता है कि एक चॉइस भी दी है कि इन इन चीज़ों में हम जो चीज़ें देख सकते हैं कुछ भी च कोई भी जॉनर का है। पर वहाँ पे आपको ये, ये नहीं लगता कि ये चीज़ें ये चीज़ों ने कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न भी बढ़ा दिया है हम देखें क्या? बहुत से लोग तो इसमें समय व्यतीत कर देते हैं अपना।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल अ, सही बात आपने कही है बिल्कुल कि देखिए इतना ज़्यादा कंटेंट है कि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें। और अ, ब वाक़ई में देखिए अ, ये ज़रूर है कि देखिए इसकी वजह से आसानी भी हुई है कि आप जैसा कंटेंट देखना चाहते हैं आप वैसा देख सकते हैं क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं उनको एक स्पेसिफ़िक जॉनर ही पसंद आता है। कोई है जिसको हॉरर पसंद है, कोई है जिसको रोम-कॉम ही पसंद है, किसी को साइ-फ़ाई ही पसंद है अ, किसी को एनिमे ही पसंद है। तो अ, इस चीज़ की सिलेक्शन में काफ़ी आसानी हुई है कि बस आपको एक फ़िल्टर लगाना है और पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो फ़िल्टर हो गया। अब आप देख सकते हैं क्या? लेकिन असली परेशानी तो उसके बाद शुरू होती है कि देखें क्या चीज़? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो बेशक देखिए कन्फ्यूज़न का एक स्टेट तो बनता ही है लेकिन वही है कि देखिए हर किसी की अपनी-अपनी पसंद है, उस वक़्त आपको क्या देखने का मन कर रहा है क्योंकि टीवी के ज़माने में ऐसा होता था कि अरे, हॉरर मूवी आ रही है तो सब लोग मिलकर के साथ बैठकर के देखेंगे। अब हॉरर इतना ज़्यादा आम हो गया है कि आजकल तो अकेले भी देखने में डर नहीं लगता है क्योंकि अ, कहीं न कहीं लोगों की आदतें पड़ गई हैं उन चीज़ों को देखते-देखते। तो बेशक देखिए जिस तरीके से कंजम्पशन है उस हिसाब से अ अ, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो कंटेंट भी उती उतनी ही क्वांटिटी में डाल रहे हैं जितनी क्वांटिटी में कंजम्पशन चल रहा है।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो तो है। बिल्कुल। हाँ। हम्म, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो अबसे अ, मेरा आपसे एक और एक प्रश्न है कि जैसे अ, पहले ये भी था ना कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पहले हमें मनोरंजन के साधनों का चीज़ों को कम पता रहता था। है ना? कि दुनिया में और क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है ये जो हॉलीवुड एक्सपोज़र जिसे मैं कहूँगा वो बढ़ चुका है इन प्लेटफॉर्म्स के आने से?
जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल बढ़ चूका है और देखिए, मैं तो ये कहूँगा की अ, कुछ एक-आध चीज़ों को छोड़ के, बाकी सब चीज़ें मुझे उसमें देखिये सकारात्मक ही दिखती हैं। म मतलब वो ज़रूर है कि देखिए, वो लोग बहुत ज़्यादा फुल न्यूडिटी वाली चीज़ों में चले जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा अ, ओपननेस दिखा देते हैं चीज़ों को लेकर के, जो कि हमारे समाज के परिवेश के हिसाब से अभी ठीक नहीं है और कहीं न कहीं मुझे लगता है, मिडिल क्लास परिवेश के हिसाब से ठीक नहीं है। वरना जो एलीट क्लास है, उनमें तो ये सब चलता मतलब अ, चलता है ऐज़ इन वो लोग उसको इतना माइंड नहीं करते, उनको लगता है कि ठीक है। तो कहीं न कहीं बेशक, देखिए, बदलाव तो आए हैं और बिल्कुल, हॉलीवुड एक्सपोज़र का जितना असर हमारी इंडस्ट्री पर पड़ा है, उतना किसी का भी नहीं पड़ा है। आप हमारी फ़िल्मों में देख लीजिए ना, अब हमारी फिल्में भी उनसे ही इंस्पायर्ड होती हैं, जिस तरीके से अ, कपड़ों का चयन होता है या जो आप देखिए, बीच पार्टीज़ का आजकल जो चयन, जो हमारी फिल्में में दिखाया जाता है या फिर क्लबिंग पार्टीज़ का जो चलन दिखाया जाता है। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें, देखिए, आई हॉलीवुड के एक्सपोज़र से ही हैं क्योंकि हमारे समाज में इनका उतना ज़्यादा अ, चलन नहीं था। लेकिन और अगर हम शहरों की भी बात करें, तो जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इन चीज़ों का कल्चर शुरू करा है। तो अ, बिल्कुल देखिए, एक्सपोज़र तो दिख रहा है और एक्सपोज़र मैं ऐसा मानता हूँ कि सकारात्मक दिशा में ही है, लोगों को अभिव्यक्ति देने के और भी ज़्यादा अच्छे मौके मिल रहे हैं, कुछ एक-आध चीज़ों को छोड़।
हुँ। ठीक है। बिल्कुल। हुँ। हुँ, ये तो है। ये तो है। ये तो है। काफ़ी बढ़िया, अछ अच्छे तरीके से आपने ये भी बताया है और अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अ, ये जो अ, जैसे हमने पहले बात की है, जो कंटेंट बहुत-सा ऐसा भी है, जो शायद परिवार के साथ बैठने वाला, देखने वाला नहीं है, बोल्ड हो गया है बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि ये जो बोल्डनेस है, ये बेफिज़ूल अ, की चीज़ एक लाई जा रही है, हर एक शो के अंदर, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, चाहे उसका जॉनर भी नहीं है, वहाँ पे भी ऐसे सीन्स लाए जा रहे हैं। आपको लगता है क्या ऐसा?
हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अ, अननेसेसरी जो है क किसी-किसी जगह पर आउट ऑफ़ कॉन्टेक्स्ट जाकर के वो बोल्ड सीन्स डा डाले जा रहे होते हैं। ऐसा हो रहा होता है कि कहीं पर बिल्कुल बढ़िया कॉमिक ची चीज़ ठीक चल रही होती है और अचानक से ही देखिए अ, उनमें जो है इस तरीके का सीन आ जाता है। और कई बार देखिए ये चीज़ें बड़ी कन्फ़्यूज़िंग भी हो जाती हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चला जाता है। जब हम उन चीजों को देख रहे होते हैं हम उनको रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ़िर हम खुद ही सोच रहे होते हैं यार इसका यहाँ पर क्या काम था? मतलब क्या जरूरत थी यहाँ पर? तो बेशक देखिए कन्फ़्यूज़न का स्टेट बन जाता है और कहीं न कहीं अ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, शायद बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है इन चीजों को लेकर के कि अ, कोई ब उसको कोई बहुत बड़ी टैबू ना मान ले, कोई हौवा ना मानने लगे कि अरे! ये हो गया वो हो गया। क्योंकि आप देखिए अगर हम पहले की बात करें देखिए अगर मैं आपको सच बताऊँ जब मैं अ, 11वीं करने दूसरे शहर में गया और क्योंकि देखिए मैं ब बहुत छोटे शहर से <chuckles> मैं हूँ। तो जब मैं बड़े शहर में गया मैंने वहाँ देखा कि अरे! लड़के-लड़की हाथ डाल के भी चल सकते हैं, अ, चलते भी हैं। तो मुझे लगता था कि अरे! ये क्या है? अरे! अ, और वो होता है ना आप एकदम अ, शर्मसार महसूस करने लगते हैं। आपको स समझ में नहीं आता है कैसा। फ़िर देखिए आप बड़े शहर के एक्सपोज़र में जाते हैं, फ़िर वो आपको नॉर्मलाइज़ लगने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ कोशिश यहीं हो रही है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए बजाए इसके उसको टैबू बनाया जाए। जी।
हुँ। <smacks lips> वहीं तो। बिल्कुल। <laughs> जी। सही बात है ये तो है। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। <laughs> चौंक जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नोर्मलाइज़ किया जाए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छी सकारात्मक सोच है आपकी इसके बारे में बहुत अच्छी बात भी है जो। तो ये बताइए कि आने वाले समय में क्या लगता है आपको? ओटीटी प्लेफ़ॉर्म्स पे जो कंटेंट है, क्या वो बहुत ज़्यादा आने वाला है? क्या आपको लगता है फ़िल्में भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओटीटी में आएँगी?
हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ देखिए, आएँगी क्या, अब तो आ भी रही हैं। आप देखिए अ, जो फ़िल्म अब आपने देखा भी होगा, जो फ़िल्म जो है, वो मेनस्ट्रीम में पिट जाती है, वो ओटीटी पर चल जाती है। और कहीं न कहीं देखिए, आज का तो ये चलन हो गया है और कुछ ऐसे देखिए ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अब जैसे आपको याद होगा, एक कश्मीर फ़ाइल्स करके फ़िल्म आयी थी। फिर उसके बाद बंगाल फ़ाइल्स करके फ़िल्म आयी। तो कश्मीर फ़ाइल्स तो देखिए फिर भी रिलीज़ हुई थी और उसके बाद उस पर देखिए कितना अ, दोनों पक्षों ने देखिए, किसी ने समर्थन किया, किसी ने उसका विरोध किया, लेकिन फिर जब बंगाल फ़ाइल्स आयी, तो देखिए उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ओटीटी पर ही रिलीज़ किया गया। अ, जहाँ तक मुझे याद है ज़ी फ़ाइव पर रिलीज़ किया गया उसको। तो कहीं न कहीं देखिए अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो हर किसी की रीच नहीं है उस पर, हर कोई जो है, जो बेकार की प्रतिक्रिया और जो कहीं न कहीं सद्भावना को खराब करने वाले लोग है, उनसे दूर है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अच्छा ही है ये चीज़ अ, और हाँ बेशक बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है। फ़िल्में भी आजकल देखिए ओटीटी पर ही रिलीज़ हो रही है। लेकिन फ़िल्मों का कंटेंट जो ओटीटी पर आता है, वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, ये ज़
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ बिल्कुल थी, काफ़ी हिट है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। वाह! बहुत सही बात है, ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। काफ़ी अच्छे से बताया आपने कि ये जो चीज़ें हैं, एकदम ऐसी है और कहीं न कहीं ना ये भी है कि हमारे जो आज के लोग हैं चाल-चलन है, वो बल्ले बदले हैं, मिक्स से हैं। बहुत अच्छे से बताया आपने इस चीज़ को और काफ़ी अच्छा भी लगा इस बारे में बात करके। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी और काफ़ी अ, रोचक तरीके से आपने बात की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ। जी।